Oye, pues, fíjate que tengo un un problema, porque hace tiempo inicié una rutina de de vida, te podría decir que se me está complicando, y no he podido como, mm, o sea, he podido sobrellevarlo, pero creo que llegué al punto en el cual ya me siento un poco un poco cansado, fatigado, estresado, eh, mm, y que es una constante ya, ¿no?, eh, te platico un poco de lo que de qué se trata mi mi actividad. Pues, me cambié de casa, entonces estuve como buscando buscando un hogar, buscando un lugar para quedarme. Y me tomó me tomó muchísimo tiempo, eh, me instalé en una ciudad y estuve como yéndome de aquí para allá para poder, eh, pues, prácticamente para poder dormir, ¿no? Y después de ese inicié con un trabajo un trabajo en el cual, eh, pues, la verdad es que me gusta, un trabajo que me llama mucho la atención, eh, pero ha sido muy muy desafiante porque ya empezamos con la parte que que es más demandante y la verdad es que lo lo he llevado bien hasta el momento, pero no sé. Ya es estoy como en un punto en el cual ya me siento muy, muy cansado, muy fatigado, y y me voy a dormir como con esta sensación de: "Okey, eh, mm, hoy aguanté, pero mañana mañana no sé". Y ya es una constante de todos los días, me duermo pensando en qué voy a hacer mañana y me despierto súper, eh, activo, ¿no? Como como que realmente no descansé. Y me gustaría, pues, saber de qué forma yo podría dejar esta tensión, soltarla, después de tantos días así, de tanta eh, de esta rutina tan demandante.
Okey, okey, comprendo. Es que, bueno, si estás pasando por una situación un poquito estresante, muchos movimientos, muchos cambios y, pues, eso hace que genere más estrés, pero bueno, tú cuéntame, ¿tú prefieres técnicas físicas o mentales para relajarte?, por ejemplo, como técnicas físicas pueden ser estiramientos y las mentales son como respirar, este tipo de meditación. Tú para relajarte, para soltar este estrés, ¿qué te gusta más o qué sientes que se acopla más para ti? ¿Las físicas o las mentales?
Mm, fíjate que, la verdad es que como no no conozco mucho de técnicas, eh, las 2 me son un poco un poco nuevas, no no he practicado ninguna, ni física ni mentales. La verdad es que soy un poco nuevo en el tema, entonces, no sé cuál me vendría mejor en mi caso.
Okey, okey, más adelantito platicamos de estas para que ya tú sepas cuáles se adaptarían a ti. Tú, em, por la noche, em, ¿cuánto tiempo consideras que tienes libre antes?, antes de acostarte, antes de dormirte y relajarte, ¿tienes tiempo antes o realmente solo es como como que llegas y ya te acuestas y y ya estuvo, eh, tu día?
Em, sí, tengo tengo un par de, mm, de minutos y yo creo que hasta 1 hora, entre 1 hora y 1 hora y media, eh, dependiendo, pero sí, generalmente esa hora y media la la ocupo es para para acostarme, para relajarme. Pero, en el sentido de no no ninguna de esos de esos, eh, técnicas que me mencionaste, físicas o mentales, la verdad es que, mm, mí lo que me creo que no me ha funcionado, pero lo que hago es tirarme ahí con el celular en el sillón, y ahí paso mi hora y media. Entonces, creo que esa hora y media es la que te comento, bien la podría usar en en en otras cosas. Entonces, sí, 1 hora y media te podría decirte.
Claro, claro, y por ejemplo ahorita que mencionaste lo de tu celular, em, cuando consumes este este contenido o qué tipo de contenido ves esa hora y media, ¿es como noticias de risa, de ocio o hasta es algo que te puede generar más estrés?
Ujú. Eh, generalmente son noticias, generalmente son noticias o documentales, me gustan mucho los documentales. Entonces, cuando ingreso a la plataforma de videos ya, eh, hay una sugerencia ahí de algo que que me llama la atención, pero suelen ser noticias, em, y e <chuckles> pasa muy a menudo que esas noticias suelen pues estresarme un poco, pero, pues, igual no dejo de verlas y es un poco esa esa mi rutina antes de dormirmo me dormirme con los problemas del del mundo.
Okey, okey. Tú ahorita entonces actualmente, ¿no realizas ninguna actividad o algo que te desestrese, o sí tienes alguna actividad o alguna situación así?
Pues fuera del celular, del uso del celular por las noches, mm diría que que la verdad sí estoy como, no, estoy muy perdido en esa parte. No, no hago nada que que realmente me, pues me ayude a desestresarme, ¿no? Eh, hay veces que por ejemplo, pues voy a comprar, hacer mi súper y quizás ese momento el día, que no es todo todos los días, pero una vez a la semana, digamos, es el momento en el que yo me relajo un poco, imagínate, como ir al súper me relaja porque pues salgo un poquito de mi rutina y ya voy y compro cosas que necesito. Entonces el hecho de pensar en otra cosa que no sea necesariamente el trabajo o las obligaciones, eh, hace que, pues que me descanse un poco la mente, sí.
Okey, okey, comprendo. Y bueno, ejercicio, ¿haces alguna actividad física o alguna actividad?, vaya, como pintar, escuchar música, tocar música, ¿haces alguna actividad que te ayude a generar tu estrés, a gestionar tu estrés?
Ujú. Ujú. Em, sí, suelo hacer ejercicio, uh, eh, o sea, suelo hacer actividad física, pero no como no como ejercicio. Te explico que, por ejemplo, para ir al al trabajo me voy en bicicleta, entonces, realmente no lo hago tanto por la parte deportiva, sino más bien por la comodidad que me que me da el hecho de transportarme, porque mi ciudad es un poco caótica. Entonces, eh, eh, me he dado cuenta que yéndome en bicicleta al trabajo, eh, pues, ahorro muchos minutos y es por eso que que la he usado, ¿no?, pero sí tiene un ahora que lo dices, pues, sí tiene un efecto tranquilizador, antiestrés y no me había dado cuenta, pero sí ahora que que me lo dices, y, mm, escucho música también, sí, mucho, mucho, eh, todo el tiempo me gusta cuando cuando me despierto pongo música, eh, entonces, estoy como preparando mis cosas y escuchando, eh, cualquier cosa, eh, dependiendo un poco el humor y y bueno, mm, sí, pasó muchísimo tiempo escuchando música. Y desgraciadamente, no no toco no toco ningún instrumento, pero, eh, pues, sí me gustaría como que ahora escuchándote, preguntándome por eso, eh, ¿por qué no?, sí, pero de momento no lo hago.
Okey. Okey. Okey, okey, comprendo. Mira, mm, yo considero que bueno para empezar a a gestionar o intentar que, pues ahora sí que no te agobie el estrés, intentar soltarlo es cuando llegues a tu casa de tu actividad, de tu trabajo, eh, considero que es muy importante el de verdad como cambiarte de ropa de primera instancia, porque tu cuerpo de alguna manera es como, eh, traes como ese trabajo, como esa carga laboral, o esa situación que haya pasado fuera de tu entorno, de tu casa y el llegar, tomar una ducha, cambiarte, va a hacer que tu de alguna manera, como que tu cerebro cambie de chip, a de trabajo a casa, y lo va a asimilar así como de: "Okey, ya estoy en mi casa", y automáticamente va a cambiar como ese chip y te va a ayudar como a a soltar tantito el estrés. De igual manera, pues te podría recomendar ponerte a lo mejor música que te guste mientras te bañas, tomarte un té, prender una vela, esas cosas que te pueden gustar, o si a ti en lo personal te gusta ese ruido blanco como de de lluvia, olas de mar, hasta ponértelo, ponértelo mientras te bañas, ponerte de verdad algo de sonido que a ti te ayude a gestionar este estrés, a que de alguna manera tu cuerpo lo vaya sacando, podría ser una muy buena idea, o en este caso me mencionaste que cuando vas al trabajo en bicicleta te ayuda te ayuda como a alguna manera desestresarte, sino a lo mejor antes de la ducha intentar hacer una rutina, algún ejercicio, ya sea de estiramiento porque estirar los músculos es muy bueno, lo puedes hacer desde tu casa, entonces, buscar como ejercicios de estiramiento que hay muchísimos, vaya, en YouTube o el salir a caminar, en este caso si tienes la oportunidad de salir a caminar ahí por tu casa, vaya, podría ser muy buena idea empezar a intentar, digo, estos, pues, este, estas son técnicas físicas o, en caso de intentar técnicas de respiración, buscar un podcast de meditación, de respiración, buscar en YouTube para que te ayuden a controlar esta respiración, a controlar tus pensamientos, podrían ser muy buena i muy buenas ideas que te puedes tomar, vaya, estas actividades no te van a tomar ni 1 hora, entonces, este, porque las técnicas de respiración tienen que ser cortas, son 7 minutos a veces, 10 minutos y siento que lo podrías intentar, no sé qué opines.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ah, okey. Ujú. Okey. Ujú. Eh, yo creo que sí. La verdad es que todo lo que me dijiste suena muy al alcance de de mi realidad, de algo que yo podría hacer. Empezando por esta parte de cambiarme de ropa, la verdad es que, o sea, sí lo hago, no me duermo con mi ropa de trabajo ni mucho menos, pero tardo, tardo mucho en cam en o o sea, por ejemplo, es hasta que me duermo. Realmente me despierto y, perdón, me me me antes de dormir, pues, me me quito la ropa del trabajo, es hasta ese momento, no inmediatamente cuando llego. Entonces, quizás esto que me estás diciendo de de cambiarme el chip, de cambiar el chip a mi a mi mente, por decirlo así, eh, y utilizar ropa más cómoda que me haga, eh eh, pensar que ya se ha terminado el trabajo, pues, me pueda desenchufar de cierta forma, ¿no?, creo que nunca lo nunca lo he hecho y pues, ya te te diré cómo cómo me va, lo voy a hacer. Y también, pues las rutinas que me das, eh, bueno, las opciones que me das para practicar esto de la respiración me parecen muy válidas porque nunca las he realizado. Y si dices que son cortas de 7 minutos, pues qué mejor, ¿no?, y yo puedo empezar poco a poco, ir viendo y qué tal. También los estiramientos. Em, ahora que lo dices, sí he notado que, por ejemplo, pues hay veces que me siento muy, muy como contracturado, ¿no?, me despierto así, eh, un poco, no sé, como entumido. Y voy a empezar a hacer esto de los estiramientos, pues para ver si, qué tal funciona. Yo creo que también es es algo que inevitablemente me me pueden me puede ayudar, porque la verdad es que ya estoy en un punto en el que cualquier cosa es mejor que que seguir así, ¿no?, entonces, voy a hacer todo lo que me dijiste. La aprecio muchísimo y ya te diré cómo cómo me siento, si e es que he podido, pues, reducir esta tensión. Pero te agradezco de cualquier forma, porque tan solo el haber platicado contigo, eh, ya me sirvió para, pues, para no estar cargando tanto con este peso. Y y bueno, es eso. Te agradezco muchísimo.
No, no hay de qué, no hay de qué. Mira, es poco a poquito, todo es un proceso, eh, para generar como pues esta este hábito de las técnicas, tú velo haciendo de manera pues poco a poquito, lo vas intentando, vas aumentando los tiempos o que se acoplen a tus tiempos. El punto es que tú puedas generar, pues, una rutina para aprender a soltar esta tensión después de algún día pesado y pues, tú tranquilo, tú tranquilo, tú puedes, este, no hay de qué, yo aquí estoy cualquier cosa que la necesites y bueno, mucho éxito.
Ujú. Muchas gracias. Gracias.